あの、ちょっと今日は、相談というか、お話を聞いてもらいつつ、何かアドバイスをいただきたいんですけども。
あ、はり、もちろんです。
はい。あの、私すごあの、常にではないんですけども、最近特に、すごく、あの、孤独感を感じることがすごく多くなって。
はい。
で、これをどう乗り越えて、普通に生活していけばいいのかなっていうのを、いつもなま、最近悩んでいるんですけども。はい。
うーん。 はいはいはい。 なるほど。じゃ、なんか、あの、今日は、こうちょちょっと、ごもうちょっとお話深掘りさせていただきたいなって思ってるんですけれども、なんかその孤独感っていうものは、どういったところから来るんですかね？
うーん。 はい。 はい。 はい。あの、ま、普通普通に結婚して、ま、こぞ子供ができて、子供とずっと子供や家族とずっと生活をしていた、ってか今もあ、今もそうなんですけども、なかなかまあ、一人になる時間ってを、そ今考えた、今まで全く無かったんですね。
はい。 うんうん。
で、あの、ま、はっきり言ってしまえば、一人の時間、今まで取ってこなかったので、あの、何か一人でしようとした時、あと、ま、一人でこう、ご飯に行ったりとか、一人で買い物に、自分の好きなものを見に行ったりとかっていうのをしようとした時に、なぜかすごく、あの、孤独感に襲われるんですね。
はい。 うん、なるほど、はい。
うーん。 で、結局「まあ、いいや、家族みんなで行こう」って誘ってしまって、あの、その乗り越える時間は結局ななくなな今までなかったっていうことなんですね。
はい。 うーん。 はい、はい、はい。なるほど。じゃ
うん。 はい。
どうなんですか？今でもその、家族の方とは一緒に暮らしてて、別にこの、一緒に、なんてんすか、お出かけするとぱぽんできる状態ではあるっていう感じですかね？
はい。 うん。 そうなんです。あの、なにかあると「じゃあ、みんなで行こうか」とか「子供と子供と行こうか」が多いと思うんですけども。うん、なかなか
うん、うん、うん。 なあ。 はい。 はい。 なんか、それによって起きてるご自身の中のこう、日常生活での弊害とか、なんか「ああ！」みたいな、なんかこう悩みとかって、なんか起きたり、実害みたいなのって起きたりしてるんですか？
はい。 うん。 はい。 はい。ずっと一緒で、なにも考えずにずっと一緒だったので、あの、こないだ、あの「一人でもう、買い物とか好きなもの見ておいでよ」ってあの、とだゆあの、言ってくれた時に、出てみたんですけども
はい。 はい。
なぜかこう、一人で外でこう、お茶を飲むにしても、なぜか「あれ？」なんか急に「あ、一人かも」して「一人ってちょっと、なんかどうなのかな？」っていう孤独感に襲われたんですね。うーん。
うーん、なるほど。はい。うーん、うん、うん、うん。その、じゃあ、その孤独感って、こうなんかもうちょっと、こ孤独感っていう言葉を、こう解体していきたいなっていうふうに思うんですけれども、なんか、孤独感っていろんな意味合いがあると思うんです。例えば、あの「あ、一人で寂しいな」っていうところとか、あとはなんかこう「あ、私の周りには誰もいない」だっていうような、こう結構ネガティブな感じのものと、まあ、なんか、こうもうちょっと解体できそうだなって思うんですけど、それで言うと、ご自身の中の孤独感っていうのは、その中の内容？って、どんなものがありますかね？
うん。はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。はい。 うん。 もう、ほぼほぼ、私の場合はネガティブに寄っていってるような気がするんですね。
はいはい。
うん。なぜかこう、私ってずっと、いしみんなと一緒だったのに、ああ、なんかこのまま1人で、どうしだったらどうしようとか。何かこう、不安感に近いっていうんですかね。うーん。
うーん、なるほど。はい。うん、うん。なるほど。じゃあ、こう1人でいると、なんかそういう風なことを考えてしまうというか。「あ、このままじゃちょっと嫌だな」みたいな感じになってしまうみたいな、うん、いにしきで。ああ、なるほいや、そうだとしたら、すごく辛いですし、なんかその、ね、ずっと誰かとそれこそご家族と一緒に、あの、生活してきたしてきたからこそ、その、そういう風に感じてしまうのは、なんか、全然普通なことだと思いますし。あの、ぜ全然なんか、だからといって「あ、自分ってダメなんだ」とかっていうふうになる必要は、絶対ないと思います。
はい。 うん。 はーい。 はい、そうなんです。 うーん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。はい。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。うーん。
うん、ただ、ね、絶対そうですね、なんかこう、そういった、孤独感でご自身がネガティブになってしまうのであれば、ね、乗り越えられるというか、ちょっと気持ちを切り替えるような、あの、何か一手があったらいいですね。
うん。 はい。 うん。 あ、そうですよね。そこから始めて、少しずつ、このネガティブよりの孤独感が排除されていけばいいんですけども。うん。
うん。 はい。それで言うと、どうですかね、その、まあ、じゃあご結婚される前とか、あの、以前は1人で居るのに対する抵抗とかって、なんかあったりしましたか？
はい。 うん。 その時はなかったんですよね。
うんうんうん。じゃあ、今とあ、どうぞどうぞどうぞ。
はい、なすはい。 あ、何故か、この、もう自分の時間が無くなって、自分のこう何故かこう家族に対して責任感が「何かしなきゃ、何かしなきゃ」がもう100%で生活してきたのが長年あって。
はい。
でも、誰かのためだったら、その孤独感っていうのはないんですけども、もう、なんか、それがなくなると急にっていう感じですかね。うーん。
うーん。 うん、なるほどなるほど。そういうことか。それって、じゃあ、なんか、その、ま、以前との違いって、ま、<laughs> でも、いっぱいあると思うんですけど、なんか、ご自身の中で感じる、以前は孤独感をひとりでいても孤独感を感じなかったけど、今は感じるっていうのの違いって、何が一番の理由で一番の違いですね。なんかご自身をそうさせてしまってる一番の違いってなんだと思いますか？
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ。 うーん。 そうですね、やっぱり、こう、若い時は責任感とかしこうしなければとか、しょってるものがなかった分、楽だったんですけども、あの、ま、家族ができたりすると、ま、ほぼほぼほぼ、もうやらなきゃいけない責任感ばっかりで生きているので。それがふっとなくなった、こう、手放すま、日常のちょっとした買い物1人の買い物だったりすると、ふっと、こう、焦りもあるんですよね。あ、大丈夫かな、私ひとりでっていう。うーん。
はい。 うーん。 うーん、なるほど。はい。 うんうんうん。
それが、やっぱり、こう、急に孤独が襲ってくるっていうんですかね。
うーん、なるほどな。なるほど。
うーん。 はい。
うんうん。で、ご友人とかと一緒に何かお出かけされるとかはあんまりないんですかね。
はい、そうなんです。みんなあの子供が多かったり多かったというか、こう、ちょうど今あの子育ての時期なので誘ってもちょっとこう家族のことで忙しいとかっていうので、なかなか時間がないんですよね、お互い。うーん。
はい。 うーん、なるほどなるほど。あ、でもそれは仕方ないですね。うん、なるほどな。そうだな。難しいですよね。でもその、難しいし、ちょっとむずあの、本当に辛いですね、それはね、聞いてみるとね。
うーん。 そうなんです。うーん。 はい。 はい、そうなんです。
うーん、なるほどなるほど。じゃ、例えば、あの、じゃあ、以前、1人でいた時、1人で行動されてた時って、どんなことされてた、例えば、じゃあ、お茶をするってなった時、なんかこう、お1人で、どんなことを、カフェとかで、どんなことされてましたか？
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 そうですね。あの結構自分もう100％自分のことしか考えてはいなかったんですけども、あの将来どうしようかなとか、ね。あんなものも欲しいなとか、そういう本当に細かもうちっちゃなことしかもう目の前のことしか考えてはなかったような気がしますね。
はい。 ああ、なるほど。うん。 うんうんうん。なるほどな、じゃあ、今そう考えると、こうすごく視野が広くなって、なんかこうね、あの、なんていうんですかね、こうすごく成長を感じると、なんかすごい変な言い方ですけど。<laughs>
うーん。 はい。 うん。 はい。うん。
なるほどな。じゃ、今ご自身の中でそういった、なんかこう目の前のことじゃないですけど、ああ、この子育てが終わったら、例えばなんかこういうことがしたいなとか、こういうとこ旅行行きたいなとか、なんかそういった希望とかはあったりするんですか？
そうなんですね。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。あの、まあ、はっきりはまだわからないんですけども、まあ、ひと段落したら、ま、あの、動物が飼いたいなっていうのはありますね。うん。
はい。 ああ、いいですね。いいですね。やっぱり、あれですよね、よく、ほら、あの、子育てが終わった家庭とかで、あの、動物を飼い始めて、それで孤独感がなくなるるなんていうのもも、よく見かけるので、そうなってくると、ね、あの、そこの孤独感っていうところも乗り越えていけるというか、孤独感を感じなくなったりもするのかもしれないですね、もしかしたら。
はい。 うん。 はい。はい。 うん。 はい。 うん。 そうなんです。少し考えたのが、その、ま、どこか出るにしても、あ、ま、散歩だったりとか、こう犬だったりすると、まだ、ま、誰かというか何かが一緒についてきてくれるので、なんか散歩も楽しいのかな？なんてもうちょっと想像したことはあったんですね。うーん。
はい。 うん。 はい。 うん、とそれはすごくいいですね。なんかこう飼いたい犬種とか、ま、なん飼いたい動物の種類とかも、こう、ある程度固まってたりするんですか？
そうなんです。なのではい。 うん。 まだ、あの、はっきりはないんですけど、なんとなく、こう、いこう、犬だったら、犬をこう連れてる自分っていうのは想像が出来ているかなっていう感じですね。
あ、はい。 うーん。なるほどなるほ なるほど。そしたら、こういったことを、そのひ孤独を感じた時に考えるのってどうですか？
うん。 はい。 あ、なるほど。うん。
なんか、ちょっとワクワクしませんか、こういったことって。こういう、なんか、こう、未来のことというか、なんか、「あ、こんなことしたいな、これもしたいな」じゃ、例えば犬飼うんだったら、「あ、犬と一緒にキャンプとか一緒に行くのもいいな」とか、「川行ったり一緒に遊んだりするのもいいし、ドッグランとかで、こう、他のワンちゃんと交流させるのも楽しいよな、絶対」とか、「あ、そしたら新しいお友達も増えそうだよな」とかっていうのを、考えるのとかってどうですか？
はい。 はい。 うん。 ああ、いいですね。 うーん。 はい。 うーん。 あ、いいですね。そこまで踏み込んだことは考えてなかったです。ただ、ああ、なんか、なんとなく、ああ、犬をこう引っ張ってなんか走ったりっていう自分しか想像してなかったので、ああ、なるほどっていう感じでした。ドッグランに行ったり、とか。うーん。
はい。 うんうん、う。 ですね。え、是非うん。でそうそうそう。で、是非そういったことを、なんか、こう、メモとか、なんかそれ用の未来ノートみたいなメモを作って、で、なんか、こう、孤独感に、こう、苛まれた時はそのノートを開いて、ポジティブな感情をとあの、取り入れるというか、未来に対するワクワクっていうところから、孤独感を乗り越えるっていうようなあと、なんか結構、どうですかね。
ああ。 はい。うん。 うーん。 はい。 はい。 うん。 うーん。いいですね。ああ、今日からちょっと、あの、ね、何か思いついたらすぐにメモして、こう想像を膨らませて、ちょっと、あの、孤独感と付き合ってみようかなと思います。ああ、はい、なんか、ちょっと、今まで考えていなかったことなので、すごく目から鱗でした。はい。今日はなんか、お話聞いていただきありがとうございました。
はい、是非やってみてください。 わ...